ما هو الtarget بتاعها هيقِل، بدَل ما مثلًا هتعمل 50 طن، هتعمل 40.
آه. يعني فهمت من كلامك إن الأولانية الشغل بتاعها هو الأهم، أو هو اللي المطلوب دلوقتي لازم يخلَص في وقت معين. آه، آه.
صح كده، صح كده، صح كده لإن أنا بيبقى عندي stock من التانية بيتركن شوية، لكن الأولانية دي ما بيتركنش منها stock ده ال الحاوية تتحمّل، تخلَص، تمشي في ساعتها في نَفْس الوقت، نَفْس اليوم. ف لأ، آه، فوقّفت الماكنة التانية دي شوية ورُحت جاي مطلّع الراجل دوّة، اتنين مع الراجل ده، المهم التلاتة فأنا قعدت أفكر يعني هو الخرطوم ده بالحم بالحجم دوّة والارتفاع ده والطول ده مافيش material تانية أو ما فيش خامات تانية ممكن نعملها تبقى
آه، آه، آه وصلِت، وصلِت. جميل. آه. إمم. يعني أنت- سبحان الله- يمكِن لولا الموقف ده حصل لولا خلّاك أنت فكّرت يعني أنت بتفكر في كده، بتفكر في العمال يعني، إزاي هيبقوا بيقدَروا يشيلوه. جميل الإحساس ده، والمشاعر الحلوة دي.
آه بصراحة، آه، آه. آآ، ده يعني لأ، وكمان تثبيتُه في المكان اللي بيتثبّت فيه، التثبيت دوّة بيبقى صعب جدًا، ده بيتثبّت بمسامير بقى وربط وبتاع وفلانشات، ويرجَع يتشال تاني ويتنضّف ويتركن على جنب، ده موال كبير جدًا. <sniffs> المهم
يا الله! وبيتشال تاني صح؟ أ ده عذاب، الصراحة. مع إن واضح في كلامك إن الشركة فيها تكنولوجيا عالية يعني، بس الحتّة ديّة واضح إن فيها أمان برضه.
أيوه، بس هاقول لِك حاجة الجزء دوّة معمول كده علشان الsafety، علشان الأمن الصناعي والأمان بتاع الناس اللي شغالة والجزئية دي كُلّها. فالجزء ده معمول كده علشان خاطر يبقى الناس تشتغل وهي متطمنة إن الجزء ده صَلب جامد ما ي إيه، ما يعملش أي مشاكل، وما يطلّعش أي عفرة أو أي غبار حوالين اللي شغال وكده، فاهمة إزاي؟
آه. جميل. يعني برضه ليه مواصفاته، يعني مختارينها برضه ب قاصدين يعني.
أكيد. آه، آه طبعًا، آه طبعًا قاصدين عشان خاطر ي آآ، يحمُوا البيئة، ويحمُوا الناس اللي شغالة.

آه، بيبقى في جدول مثلًا فُلان، وفُلان بيبقوا واقفين هنا على الجزء دوّة، وفُلان وفُلان واقفين على الجزء ده، فإحنا بنختار الناس ب ب ب بحُكْم الخبرة، بحُكْم التعليم، بحُكْم ال مُخُّهم نِضيف شوية، وشغالين يعني وكده، المهم أقول لِك، المهم أقول لِك ف آآ، جه، آآ، يوم عامل غاب، فأصبح هو لوحده، فمحتاج حد يساعده، عشان يرْفع بقى الم الخرطوم ده.
آه. آه. آه، آه جميل. إمم. آه. آه، دي صعبة دي. إذا كانت هي صعبة على اتنين، أُمّال بقى لمّا يكون واحد.
آه عمل غياب بقى، ومحتاجين طبعًا الشغل ده يخْلص خالص؛ لأن هيتح هيتصدر يعني برا مصر، المهم
آه. آه. إمم، يعني كمان ليهم وقت محدد يخلَّصوا فيه الشغل، ما ينفعش يتأجل مثلًا لمّا ييجي العامل التاني مثلًا، ولا حاجة؟
لا، لا، لا، لا، لا، لا، ما فيش حاجة ده Plan ده Plan بتاع خطة ده Plan لازم يتنفّذ، آآ، ال يعني ال الخطة بتاعة الشهر مثلًا بيطْلع منها من الجزء دوّة مثلًا حوالي لو قُلنا مثلًا 200 طِن مثلًا، بيطْلع ع بيطْلع كل يوم، آآ، 20 طِن، فلازم بيخْلصوا في 10 أيام عشان إجراءات الورق بتاعة ال ال بتاع الجمارك تُخْلص.
أُوفْ. دي ورْطة. آه. يعني معناها لو كان اِتأجل، كان لازم تاني يوم يبقى بالضِعْف كمان، يعني كان الأوْلى إن هو لأ يتعمل في نفس اليوم.
أيوه. أيوه، هو ده الكلام؛ لأن هي كمان ال20 طن لمّا بيتْعَبّوا بياخدوا لهم حوالي حوالي 7 8 ساعات مش بيبقى بيتْعَبّوا بسرعة، آه طبعًا 20 طن مُتَخيلة 20 طن، المهم، آآ أ أ فلمّا غاب الراجل التاني دوّة، الراجل الأولاني طبعًا بقى صعب، فيا هندسة هنرْفع دي إزاي، وهنعمل دي إزاي قُلت له: "طب بُص هنِضْطَر بقى نجيب حد من الناس اللي جوا، ونْوقَّف مَكَنة تانية، ونجيب نَفَريْن تانيين يقفوا معاك"
آه، آه. ياه، طيب. آه، آه. آه. آه. مع إن الناس اللي جوّا دي بقى عندها شغل تاني أكيد طبعًا، يعني أنت كده هتِضْطَر توقّف شُغل على حساب شُغل، برضه فيها تحدي.
أيوه، بُصي، بُصي إن برافو عليكِ، برافو عليكِ وصلْتِ لنقطة لمَرْبَط الفَرَس، فطبعًا عشان أشغّل مَكَنة، وأوقّف التانية، وأجيب ناس من هنا تقف مع ده، وتساعد ده، فأصبح في كعْبلة الموضوع م كعْبلة جامدة جدًا
آه. إمم. شوَّقْتني كتير، وبعدين؟
<laughs> المهم أقول لِك، فجِبت نفَرين عشان يساعدوه، المهم رفعوا الخرطوم، وبدأنا نشتغل، بعد طبعًا ما اتأخرنا شوية.
إمم. لأ، لأ اسْتني النَفَرين دول جِبتهم ما إحنا لسه بنقول إن هُم أكيد كان عندهم شُغل، إزاي قدرت توفَّرهم يعني، والّا جِبتهم من برا زي Part time يعني أو كده؟
آآ، ما ما ما لأ ما فيش برا من قلب الم لا، لا، لا، لأ مش مش Outsource لا، لا، لأ، آآ، دول دول من نَفْس القسم موجودين شغالين على مَكَنة تانية، بس وقّفت المَكَنة دي مدة نُص ساعة، لحد ما نرْفع ال ال الخرطوم دوّة يتْرفع لفوْق خالص كده
آه. آه. آه، بس ده ما كانش مأثر على شغل المَكَنة التانية؟

هاقول لِك حاجة، ال الموضوع ده لمّا اتعمل آآ اتصوّر فيديو واتعرض على المجموعة كُلّها خلّي بالِك وآآ وأنا أنا أنا خدت جايزة بمبلغ جميل وخدت تهنئة، وخدت وصورتي اتنشرت في المجموعة كُلّها، سبعة وستين مصنع اتنشرت صورتي فيهم وعمل كذا، كذا، كذا. أنتِ عارفة أنا وفّرت مبلغ كبير جدًا على على الشركة دي كان بيتصرف كل 6 شهور. الراجل
إمم. امم. آه طبعًا، ده فخر كبير فعلًا. ما شاء الله. إمم. ما شاء الله. إمم. طبعًا. أنت مش وفّرت مبلغ بس، أنت كمان وفّرت مجهود على العُمّال وخدت ثواب فيهم وخلّيتهم يبقوا بيدعوا لك إن أنت ساعدتهم.
تخيّلي عايز عايز أقول لِك حاجة بقى، أنا عايز أقول لِك حاجة. الراجل اللي كان ب بيبقوا 3 عشان يطلّعوا م الخرطوم ده، بقى هو واحد بيطبّقه في إيده زي الكرّاسة كده ويطلع جاي فارده ويشتغل الموضوع على كده وخلّص الموضوع. الفخر بقى بإن أنا حسّيت إن الراجل اللي شغّال ده مرتاح. سيبِك من الفلوس اللي خدتها وسيبِك من الهدايا اللي خدتها والكلام ده كُلّه، الإنسان إنسان نَفْسه في حد ذاته بقى مرتاح، بقى شخصية يعني شخص كده حاسِس إن هو طالع يشتغل مرتاح
ما شاء الله. آه. آه. شوف، ما شاء الله. آه. أيوه. تلاقيه وأنت معدّي كل شوية الله يبارك لك آه، يدعي لك بقى، الله يخلّيك أنت السبب في الراحة اللي أنا فيها دي.
آآ هو ف آه. هم طبعًا بيتغيّروا لإن مش هو واحد بس، فالصبح واحد، الضهر واحد، بالليل واحد، آآ أنتِ م
بس هم بقى عرفوا قِصّة الخرطوم والّا بس موظفين وجايين يشتغلوا على الحاجة الموجودة؟
لأ، ده دي ناس متثبّتة وناس ثابتة وعارفة شُغلها، وناس بتيجي تشوف الدنيا ماشية إزاي.
يعني يعني م أكيد بيت بيتجاوبوا في الحديث مثلًا ويقول ده الله يرحم لمّا كُنّا قاعدين بنشيل في الخرطوم قد كده تقيل، ودلوقتي الموضوع بقى أسهل و وأحسن.
هو ده بقى ده الفخر بقى. هو ده الفخر إنِّك تحسّي إن أنتِ عملتِ حاجة وأنتِ راحة وأنتِ جاية الناس تبُص لِك وتشاور لِك تقول لِك الله ينوّر عليك يا هندسة دي حاجة مِيّة، مِيّة والله كتّر ألف خيرك. هي دي الميزة الحلوة فاهمة إزاي؟ الميزة الحلوة إنِّك تحسّي
إمم. إمم. آه. إمم. كنت بتحِس بإيه بقى كل ما يقولوا لك كده من جوّه نفسك؟
تحسّي بالفخر.
<giggles> يع يعني بس فخر والّا بتحِس كده بالراحة والإطمئنان مثلًا إن أنت عملت حاجة كبيرة أوي؟
باحِس بالفخر هو ده بقى الفخر اللي أنا باحِس بيه، فخر شديد فعلًا. ما هو كلمة الفخر دي حُطي تحتها 30 بَنْد بقى. إن أنتِ إن أنتِ آآ يسَّرتِ على واحد إن هو بَدَل ما يشيل أحمال تقيلة بيشيل حاجة كافية يشتغل بيها، بَدَل ما تبقى material بتتكلِّف قد كذا، بتتكلِّف قد كذا.
آه. إمم. ده دَفَعك إن أنت تدوّر على أي سلبيّات تاني موجودة وتحاول إنّك تصلّحها؟